حلو.
جبتُه لهم بقى لحد دلوقتي معانا بقى له سنتين ونُص معانا أهو، وعايز أقول لك آه دكر مِسميه Tommy. يعني عايز أقول لك بُص التطعيم ليه باسبور طبعًا و مف آه، آه طبعًا، أومال جايبُه من Madeira إزاي، ما جايبُه طيران.
و أ دكر. امم، امم. لا والله، طب د ويسافر؟! لو آه بالطيران، آمم.
آه، آه، ما هو Madeira ما فيش إلّا الجوي. آه طبعًا. معمول مع معمول له باسبور دولي.
ويعني ينفع تاخده مصر والكلام ده؟ حلو الشغل ده. حلو ده. <laughs>
آه والله العظيم. بس وتكلفة، كلّفني بصراحة كان حوالي 450€ عشان أجيبه هنا من Madeira لهنا ح يعني آه كان بالتذاكر بتاعتنا كُلّها، فاهم، تطعيم وBox معيّن بdimensions معيّنة، مقاس معيّ يعني فاهم، مقاس معيّن للBox بتاعُه و والتطعيم بتاعُه يكون متضبط والباسبور ومتصور في الباسبور فاهم. <laughs>
امم. إمم. اهم. طب بس هو بيعرفوا يفرّقوا بينه وبين بعض؟ ما كلّهم شَبَه بعض. <laughs>
آه، لا، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، يعني لأ مش شَبَه بعض خالص. فبُص ال أولًا، أولًا بُص القط هيخلّيه يتعمل يتعلم المسؤولية، تمام، إن هو يبقى مسؤول عن أكلُه، وشربُه، وتنضيفُه، ويحمّيه وفاهم، القط القط بقى أولًا بيسحب الطاقة السلبية من البيت كٌلّه فاهم، والله بجد دي حقيقة وسبحان الله ي
امم. سبحان صح. يلعب معايا وبتاع. صح. امم. أنا باحب ال على فكرة باحب القطط جدًا عن الكلاب، باحس ليهم شخصية كده.
آه، لا والله يا يا أحمد بُص، يعني أنا عَندي Tommy ده مش عايز أقول لك باعشقه زي ولادي بالضبط. بأول لمّا أخش لازم أمسكه. فاهم، أقعد أبوس فيه وآك وآكل فيه كده.
امم. اهم. صح، هو بيجري ع طب القط بيجري عليك القط والّا مش زيك والّا زي
آه، آه، آه، آه، ده يحبك أوي يعني، القطط بتحب يعني
إمم. بس القطط كده تحس إن هي <tsk> رزينة كده وتقيلة كده في نَفْسها، مش زي الكلب.
مش كُلّها، لا، لا، لأ، أنا عَندي مثلًا Tommy ده لِعَبي جدًا، مش عايز أقول لك بيبهدلنا كُلّنا لعب، بيصحينا من النوم وبُ كُلّ حاجة، بيعمل كُلّ حاجة. فهتجيبه هيفرق مع ابنك جدًا والله صدقني جرَّب.
امم. اهم. و و حلو. طيب آآ آآ التطعيم بيتطعم كُلّ قد إيه والكلام ده؟
أنا طعَّمته مَرّة واحدة بس، وفي شريحة كده حطوها له عشان لو ضاع والّا حاجة تعرف تجيبه، فاهم.
تحفة ده. إمم. و والجواز ب المَعلِم بي بيمارس الجواز إمتى؟ <laughs>
آه، ما ي ي لأ، أنا بصراحة أنا مانع بقى الموضوع ده خالص، هو بقى مشكلته بقى في الموضوع ده، يعني دي الحاجة الوحيدة العيب، بس ما فيش حاجة من غير عيب يعني فاهم.
امم. فيعني م عامل له شايله له والّا إيه؟ <laughs>
لا، لا، لا، لأ ده في المفروض بيبقى يتعقموا وكده بس أنا ب العملية دي غالية يعني مش عارف ب150 أو ب200€ فما عملتهاش. هو بيقعد أسبوع كده يقعد يزّن كده وخلاص وشكرًا فاهم.
حرام عليك ده هو احتياجاته برضه والّا إيه؟
ما أنا هاعمل إيه طيب يعني، ما ما دوّرنا. <laughs> إحنا في مصر يا عم.
ما تشوف له أي واحدة كده من أي شها ما في مصر ده حلاوتها في مصر كده تشوف
آه عمّال عمّال ينونو جنبي أهو. <clears throat>
والله صع عظيم صعبان عليّا. في س حُط حُط نَفْسك مكانه يا حاج. <laughs> هترهبنُه والّا إيه؟ إمم.
<chuckles> لأ، هو دلوقتي مش في فترة الزواج. <laughs> لأ آه، والله بُص، بس بجد والله آآ فكَّر في الموضوع ده، ابنك هيبقى سعيد جدًا، هيبقى سعيد أوي، يعني بيفرق معاهم جدًا يعني.
إمم.

صح، صعب أوي هنا. أنت عندك عربية والّا ما ع أنت عندك عربية هنا؟
هو والله لأ مش صعب، لا، لأ، لا، لا، لا أنا كان معايا من كام يوم كده بتاعة أخويا، بس هو جِه من دُبَي وخدها يعني، هو سايبها لي لمّا بينزل دُبَي.
طَب أنت ما اشت صحيح بمناسبة ع بمناسبة كنت عايز أسألك عن التنقُّل في العربيات، كُنّا هنتكلِّم عليها بس بمانسبة العربيات أمّا أسألك بقى فيها بالمره، أنت ليه ما اشتريتش حاجة لحد دلوقتي؟
إمم. اشتريت يا حبيبي قبل ما أسافر Madeira، بس بعتها يعني لإن Madeira أنا كنت في بورتيماو الأول، فلمّا سافرت Madeira ما فيش أي مواصلة ليها غير الطيارة، فبِعتها.
آه. حلو، كنت شاري حاجة ي Used كده والكالوس
كنت جايب آه Used، كانت واحدة حلوة كده ب3000 أول ما جيت خالص في 2006، لأ Manual، هنا ال أنت فاهم العربيات كُلّها معظمها Manual يع
Automatic والّا Manual؟ <tsk> أنا نِفْسي أجيب Automatic، أنا عاوز أشتري، بس كُلّه Manual وأنا ما باكرهش في حياتى قد الManual.
جديد بقى، جديد. أيوه، لأ هات جديد بقى، جديد.
لأ، صعب أوي عليّا بصراحة، ما أقدرش عليه، <laughs> ده أنا عاوز ح إمم.
آآ لعلمك على فكرة 200€ والّا 250€ قِسْط في الشهر يعني.
أ أنا أنا هاقول لك حاجة، أنا عُمري كُلّه في حياتي ما اشتريت حاجة قِسْط، و و وبُص أنا ضد ال المبدأ ده، يعني ما ما قدرتش، ما باعرفش أتعوِّد عليه أبدًا، امم، فاهمني، فاهم؟
وأنا، وأنا، وأنا. والله جدع، جدع، جدع، جدع والله يا أحمد، أنا فعلًا د دي الحاجة الوحيدة اللي مخلّياني مش عايز أجيب إن الرِبا، هي فيها شُبهة رِبا.
ما هي دي الفكرة، إمم. طبعًا، ده غير الرِبا وده أول حاجة رقم 1 الرِبا طبعًا، رقم 2 أنا مرتبط بحاجة أنا م يعني أنا أكتر حاجة أكرهها في حياتي أدف أرتبط، ده أنا الإيجار ده أنا عندي شَقّتي في مصر، الحمد لله يعني وفي مكان كويس جدًا في المنصورة، عُمري في حياتي ما ما ما شَقّتي ما بادفعش إيجار. <tsk> حوار إن أنا كل شهر أدفع أدفع إيجار دي على على قلبي حاجة صعبة أوي فاهمني، مش متعوِّد إن أنا أرتبط بحاجة <laughs> فاهمني، أ
آه. آه طبعًا، لأ الحمد لله. إمم، إمم. إمم. إمم. أيوه، ده مش امم لأ، بس دي سُنّة الحياة بقى يا أحمد هتعمل إيه، ما هو لحد ما ربِّنا يسهّل لك بقى إن شاء الله وتجيب لك حاجة هنا يعني فاهم، أحسن من ال
الحمد لله ربِّنا يعيننا بس أهَم حاجة. سك هي الفكرة زي ما أنا قُلت لك البلاد ديّا يعني عندنا واحد صاحبي برتغالي بيقول لي: "أنت هتقعُد هنا قد إيه، أنت ناوي تكمِّل هنا؟" قُلت له: "أكمِّل هنا إيه يا عم أنت عبيط، هو مين اللي يكمِّل هنا، هو أنا زيّك مُتخلِّف." <giggles> قعد يضحك، قال لي: "والله عندك حق أنا فعلًا متخلف، إنّي قعدت في البلد دي." قُلت له: "أيوه." آآ ففعلًا والله بُص، أنا حبّيت الموضوع بتاع ال-الكلاب ده والله والقطط وصدّقني قوِّمتها في دماغي جامد بجد.
<laughs> أيوه، أيوه. إمم. فكَّر فيه، والله ابنك هيتبسط جدًا.
و آه، إن شاء الله ناوي عليها، والله هك هاكلِّم المدام أمّا تيجي <laughs> شكرًا يا حُبي، حبيبي يالّا مع السلامة.
إن شاء الله حبيبي، شكرًا يا باشا على المكالمة الجميلة، ألف سلامة، مع السلامة.

والله فعلًا هافكر أنا في ال في الموضوع ده لأن هو فعلًا آآ، هو بيحب بيخاف من الكلاب، وكل ما يشوف كلب يقعد يصَوصَو يعمل عليه وبي وبيخاف منه مع إن الكلاب هنا محترمة مش زي مصر <chuckles> آآ
آه. امم، امم. أيوه أيوه، لا أنت ابدأ معاه بالقطة ابدأ معاه بالقطة، أولًا بص مش مُكلفة خالص في أكْلها ولا أي حاجة خالص بتاكل بواقي الأكل عندك في البيت، فاهم، أنت بتجيب له بس بتاع Litter Box كده عشان يعمل فيه البِبّيه وخلاص وكيس رمل كده ب2€ بيقعد ييجي شهر، فاهم، عشان الروايح وكده.
حلو. حلو. إمم هو هو بيحب كده وبينض وبتنضّف نفسُه أول بأول. إمم.
آه هو مش زي الكلاب، الكلاب معفنة، لكن القط بيحب ينضّف نَفْسه جدًا، فاهم، وسبحان الله سيدنا محمد يعني يعني فاهم بيقول لك من متاع البيت، آه ما بيقول لك من متاع البيت يعني.
طب أشتر بتش عليه الصلاة والسلام، وَصَّى بيه. صحيح، طب أجيبه أجيبه منين طيب الأول؟ تتاب
أنت خُشّ على marketplace كده واكتب مثلًا هتلاقي في ناس عم بتبقى عارضة للتبني، فاهم، عندها قطة ولدت، فاهم بيوزعوهم كده يعني، بس ما تروحش تجيب من الأماكن اللي هي بتاعة الحيوانات دي، بياخدوا فلوس ويقعد يقول لك بقى أوراق وليلة كده، لكن ده أنا جبته من على الفيس كده حد كان عنده قطة والدة وجبته منه.
إمم. آه. باخ بتاخده منه على طول وخلاص ما فيش أي حاجة ولا ورقة ولا باخد م
هاته لي بجد ولا أي حاجة جابه لي لحد البيت، أنا خدته بس كده رُحت للعيادة لآخ دفعت 30€ باين أو 25€ ساعتها وطعَّموه ضد الحشرات والديدان وشكرًا، وزي الفُل معايا من ساعتها يعني.
إمم. وبتكش وبتغسله بقى وأنت بت بتنضّفه وبتخلّي تحمِّيه.
على حسب بقى في الصيف مثلًا ممكن مرتين في الشهر مثلًا في الشتاء مرة كل شهر، فاهم، و آه والله، لإن هو بينضّف نَفْسه بنَفْسه، لا، لا، خالص باقول لك لأ تربيته مش مش <tsk> مش مُقلقة خالص ولا متعبة خالص هو
أوه لا والله! أنا بحسب متعبة. وبينام قدّ إيه طيب وبيصحى بينام قدّ إيه مثلًا في اليوم بيصحى بالليل والَّا بيعمل إيه؟
لا عادي، عادي هو يتطمن إن أنتم نمتوا تلاقيه نايم بالليل، فاهم، طول ما انتم صاحيين هو صاحي.
إمم. يعني هو حلاوته في كتا ما حلو ده! يعني خلاص أنت نايم و أصل أنا ب لو حد زعجني من النوم ممكن أدبحه ما فاهم؟ <chuckles>
لذيذ جدًا. لا، لا، لأ، أنا بُص لما بيبدأ ي ت ت تهِفُّه بقى اللعب وكده باقوم جاي حاطه في الbox بتاعه أقفل عليه، هو متعود إنه هو بيتحبس في الbox بينام بقى، فاهم؟ بيسكُت ما بيزنِّش.
إمم. حلو ويصحى من النوم يقعد يلعب معاك، والله تحفة! تخيل يبقى ماشي كده م عندي في الأوضة ورايح يلعب وينط و
فاهم، آه عادي. آه، لأ، ونضيف ولذيذ وينكشك وفاهم، وحتى لو متضايق تحس إن أنت إيه نسَّاك ال ال ال العصبية اللي أنت فيها ويقعد يلعب معاك <tsk> فاهم، أنت once بيقول لك أنت بس أما بتحطه على جسمك كده بيقول لك بيسحب منك الطاقة السلبية، والله بجد.
إمم، سبحان الله! هو باقول لك طب ومثلًا لو أنا مثلًا رايح مشوار مثلًا أسيبه في الbox و والَّا أسيبه عادي؟
ف إمم. عا لا، لا، سيبه في البيت عادي في الشقة عادي وعنده أكْلُه وشُربه وهو بيعيش حياته بقى بينام شوية، يتمشى شوية، يقعد على الشباك شوية، كده.
إمم. و ولو يعني لو قعدت مثلًا 3، 4 ساعات برَّه البيت عادي ما فيش مشكلة.
فاهم؟ يوم، يومين، عادي جدًا.
ما دام عنده أكله خلاص.
آه مادام عنده أكْلُه خلاص هو ما بياكلش كتير أصلًا، فاهم، هو الDry Food ده وخلاص.
إمم، وما يعملش الهيصة ويزعَّق والكلام ده خالص؟

ولا أي حاجة، هو Once إن هو متطمن في البيت، خلاص.
طب امتى يعمل حا امم، امتى امتى يقعد يص يعمل هيصة ويزعق؟ امم.
لمّا يجوع لمّا يجوع أوي، لمّا ما يبقاش عنده أكل، دي الحاجة الوحيدة أو مثلًا ما يلاقيش حد يلعب معاه.
والله انت خ قومتها في دماغي على فكرة، بجد.
امم، والله أنا باقولك عشان عمر يعني هيتبسط هيتبسط بيه أوي، وها هيعلمه المسؤولية، هتعلم ابنك إن هو يبقى مسؤول عن حاجة، فاهم؟
آه. صح. امم، هي هي هي أنا عُمري ما جربتها بس إيه المشكلة يعني؟ طب أنا لو نزلت هي دي مشكلة بقى في مصر مثلًا، لو أنا نزلت في مصر في رمضان.
ف دي حاجة جميلة. آه. آه، هي دي النقطة بقى، بتشوف حد مثلًا تسيبه عنده بقى، فاهم؟ يعني أنا أنا لحد دلوقتي بصراحة مش عارف لما آجي أنزل إن شاء الله هسيبُه فين، بس هتتدبر إن شاء الله يعني.
امم. امم. وأنت لو أنت ن والله بُص م ممكن أجرب أنا على فكرة ما فيش مشكلة. <laughs>
<laughs> لأ، ما-ما ينفعش، لأ، ما ينفعش، لأنك أنت أول مرة، لازم يكون حد عنده خبرة، وبيحب ال
والله ولو أنت لازم آه فهمت، أول مَرّة دي بتبقى صعبة.
لإن أنت ممكن تتضايق، وما تتبسطش من الوضع، فاهم؟ يقول لأ يا عم فاهم؟ فأنت هتبقى مُجبر
صح، فهمتك، آدام وهو يبقى صغير بتربيه وبتقعد ت طب هم بيعيشوا كام سنة والَّا بيعيشوا قد إيه؟
آه، آه. على حسب، من من 10 ل20.
ما شاء الله، 20 سنة؟! امم.
امم، امم، أنا بتاعتي اللي في مصر دلوقتي ما شاء الله عندها 8.
و و وفكراك؟ والّا ما ما
آه، آه، لأ، مش يعني بُص هي نـُ ساعة بس كده، ت ترجع بالشريط، وكُلّ حاجة تبقى زي الفُل.
بس ال آآ أنهو أنهو وفي أكتر؟ الكلب و الكلب طبعًا، مش ال مش القُطة.
أكيد الكلب طبعًا، أكيد الكلب بس، القُطة يعني حاجة لذيذة، مش مش مش بترخِم أو مش بتتعب صاحبها أوي زي الكلب، الكلب بي هي بتنكر شوية آه، بس Once إن أنت بتأكلها وبتشربها وقاعدين في سلام مع بعض، هتبقى قاعد مبسوط، فاهم؟
امم. هي بتنكر شوية بس. <laughs> أيوه.
لكن الكلب تربيتُه مُتعبة، أنا ربيت كلاب كتير جدًا، و فاهم؟ وتعبت فيهم جدًا يعني.
امم، من ناحية؟
أنا أساسًا من صُغري من صُغري أصلًا وأنا عاشق للحيوانات والطيور، فاهم؟ ربيت كُلّ حاجة تتخيلها على بالك يعني، فاهم؟
صح، امم. ربيت ربيت بغبغان؟
يا نهار أبيض! أنا من البلكونة كان عندي البلكونة عندي، الحيطة ما كانتش باينة من كُتر الأقفاص.
أنا باعشقهم، امم. و و البغبغان ما شاء الله، أنا نفسي بقى فيه بقى، ده اللي أنا نفسي أربيه فعلًا.
لأ، ده غير كُلّه. آه، لأ، بس ده برضو يعني مش مُمتع أوي، يعني عايز <tsk> الصوت بس، يعمل لك أصوات مثلًا بتاع.
ما هو ده اللي أنا عاوزه، يقعد ي يعني بيرد، كان بيردد كلامك والكلام ده.
امم، لأ، لأ، أنا ما جبتش ال لأ، ده، ده غالي أوي ده ك ده اللي هو الGrey وديلُه أحمر، ده ده غالي جدًا ده.
آه. أنا فاكر ألف سائل عليه ألفين ألفين واتنا وتلتاشر، ها؟ كان ب11.000 جنيه.
لأ، فاهم، دي من كام سنة بقى، آه، آه، من قبل كام آه، آه، أيوه، دي حقيقة، أيوه.
أنت مُتخيل؟ ألفين وتلتاشر أو ف ف كنت عاوز أجيبُه، كنت فاكرُه مثلًا يعمل آه قُلت هيعملُه مثلًا 1.000 والّا حاجة، والّا 2.000 لقيتُه بيقول لي 11.000 قُلت له: "11.000 ليه يا عم؟ هاشتري طيارة؟!" 11000 في 2013 ده كان رقم. <chuckles>
آه، ولازم تجيبه صغير. لأ، لأ، لأ. <chuckles> لا هو غالي، لأ، أنا كنت باربي العصافير بقى، واللي هي البغبغانات اللي هي الكوكتيل اللي هو الParrot دوّة، والCanary، والAustrali، وال Parakeet، والFisher، فاهم؟ والSiskin، والHasson، بُص، كان عندي أنواع كتير جدًا. آه والله، و وربيت سُلحفاة وربيت حمام، كان عندي غية حمام، أُخت بتاعة محمد فؤاد بالضبط.
كلائل الكناري. امم. يا نهار أبيض! امم، ربيت سُلحفاة قبل كده والّا

لا، والله <laughs> <smacks lips> آه، وحَشني الحمام.
أُقسم بالله. كانت فيها بُص، كان عندي كان عندي 65 فرد كلّهم أنواع، مش عايز أقول لك يعني، أنواع جامدة جدًا. آه، هواية. آه، هواية جامدة جدًا.
إن شاء الله. خُدّ بالَك دي غايّة دي دي دي هواية. آه، أنا أعرف واحد صاحبي مهووس بالحاجة دي، بال بالهواية دي. هو ما بياكُلّشي، ما بياكُلّشي ح يعني، يا ابني طب إنت هتفضَل كده ع هربيهم ك هو كده، أنا أنا هبأ باشوفهم أطّيرهُم وأجيبهُم، ده عندي بالدنيا، فاهمني.
آه، آه، أيوه. إمم، إمم. آه، آه، دي حقيقة، ويجيب لك حمام معاه بقى، أحلى حاجة لمّا تطير بقى الغية دي كده وييجي لك بحمام من برّه، فاهم، دي بقى المتعة بقى. آه، آه، وتبقى عامل بقى <laughs> فاهم، بتِطلقه، ويجيب لَك المصلحة وييجي.
آه، <laughs> آه، حمام خارجي. أهو ده اللي بييجي برزقه فعلًا <giggles> آه، طَب إيه أكتر حيوان نِفسَك ت تج ترّبيه بقى؟
والكلاب بُص، ما أنا باقول لك أنا ربيت كل حاجة. يعني بُص، أنا لو وريتك دراعي، أنا عندي دراعي اليمين ده العضلة نفسها متآكلة، فاهم، من كلب. كلب آه، آه، كلب كان كلب German كنت جايبه من مزاد في العباسية
من إيه؟ ما تقولّيّش من الكلب، آه. حلو.
وواحد صاحبي خَدُه مني، تمام، أنا كنت جايبه، خَدُه مني تاني يوم، كان بالكمامة بتاع ما كانش لسة اتعود عليَّ ولا أي حاجة. وكان رُحت بازوره في مرّة، وأنا أصلًا كنت باضايقه من ورا سور الvilla كده، كنت باقعد أعمل له بالعصيان وبتاع. الكلام ده كنت في أولى ثانوي. فمرّة رايح بازوره بعد صلاة الجمعة، وكان إيه، واقف برّه الvilla كده، ومسيب الكلب. والكلب كان بال بالأمر يعني، فأول ما شافني، ما فيش أمر يا معلم. أُقف، اسكت، س مش عارف إيه، س sit ومش ما فيش sit ولا في نيلة هجم عليَّ
حلو. امم. امم. حلو. حلو. امم. امم. يا نهارأبيض!
ثَّب آه والله، ثَّبتني بإيديه كده على وسطي، وراح جايب بقى إيه، كل العضّلة بتاعة دراعي اليمين آه والله، هبقى أوريها لَك أمّا أشوفك. تمن غُرز، يعني قطّع لي الأنسجة، الأنسجة بتاعة العضّلة دي اتقطّعت، ومف اتفتحت بقى كده، وخدت تمن غُرز. كان فترة صعبة جدًا. آه والله معلّمة، لحد دلوقتي مشوَّهة
يا نهار أبيض! امم. <tsk> يا خبر أبيض! وطبعًا تطعيم وبتاع وحقن و
يعني آه، آه، 3 شهور، 3 تطعيمات آه والله. وكان س فترة صعبة جدًا يعني، و
يا خبر أبيض! <tsk> وطبعًا إنت كرِهت الكلاب بعدها.
لا، والله، أنا لمّا سافرت بعدها أنا عايز أقول لَك كان عندي شوية كلاب في جنوب أفريقيا، أخا خطر جدًا، فلازم يكون عندَك كلاب، لازم يكون عندَك كلاب. فكان عندي كلاب كان عندي حوالي 4 كلاب، وكلاب شرسة جدًا.
امم. آه، معروف. امم. وكل الأنواع بقى، امم.
آه، ولو أنت مش حاطِط يافطة برة الvilla اللي انت قاعد فيها إن انت عندك كلب، وحرامي دخل واتعضّ، تتحاكم، وتتحبس 6 شهور، وتدفع غرامة.أنت أنت ال آه والله. آه، آه، ما يقول لَك أنت لازِم تكون حاطِط يافطة برّه، warning إن أنت في عندَك اللي هو احترس الكلب دي، فاهِم.
يا خبر أبيض! يعني حرامي داخِل يسرقني موت وخراب ديار. امم. أيوه، أيوه، آه.
عشان هو لو محطوّطة ودخل يبقى هو إيه، ال هو اللي يلبس يعني، بس أنت مش حاطِط، هو ما يعرفش، فالكلب يمّوّتهُم، فاهِم.
اهم، فهِمت. امم، امم، فهمت. فبالتالي أنت اللي بتلبس، مع إن هو جاي يسرقنّي أصلًا.
أنت بتتحَاكِم وبتدفع غرامة. آه، آه، آه، لأ، في قوانين غريبة هناك جدًا يعني.
و و ويا آه.
فالأ الكلاب دي حياتي، بصراحة باحب الكلاب جدًا، برضو. <clears throat>
بس، أنت استقريت على قطط خلاص دلوقتي، وال والأولاد بيحّبوا القطط والّا الكلاب؟
آه، خلاص بقى. آه، بيعشقوا القط و نِفسهُم في كلب بصراحة طبعًا، بس يعني القطط يعني أساسية في حياتها يعني.
امم. صعب هنا؟